É verdade, é verdade.
Então ninguém por uma pessoa experiência mas como assim? Então o que que adianta você porque é lógico que eles vão pagar pouco, é lógico que eles vão ter uma eles vão trabalhar feito uns tontos mais que os outros, vão fazer que ninguém quer, mas alguém tem que dar esse emprego pra eles né, é assim
Sim. É verdade, se não começar de algum lugar, né, num num num num vai vai começar de onde?
É eu acho que a faculdade dá o diploma, você estuda pra faculdade, pra você ter noção do que é que você tá fazendo. Ah então olha existe código, né. Falando do direito, existe o código existem esses códigos, “Olha, isso aqui é lei! Olha, isso aqui é um recurso, isso aqui é prazo”, é assim, você não pode chegar para o juiz e falar: "E aí, negão tudo bem?". Você não pode fazer isso, né, então, a faculdade te prepara para um universo. É, Tipo tudo na teoria, mas a prática ela tem que acontecer de alguma maneira, ela tem que existir, porque sem a prática não existe porque as pessoas falam assim: "Ah, hã, a tecnologia não precisa de diploma", precisa de diploma sim a tecnologia, porque se você não for sentar e estudar, sempre você vai ter uma limitação, porque o praga, só a prática não te dá a profundidade do conhecimento que o estudo com a prática, porque a prática é o estudo aplicado.
Uhum. Sim. <laughs> De dar uma base, né, do que vai ser a vida naquilo ali. Uhum. Ah é, com certeza. É verdade, é outra é assim, eh, abre uma outra vertente, né, abre um outro horizonte, cada um tem a sua parte.
Totalmente diferente, eh, se você não tiver não, porque o conhecimento prático vai até um limite, então por exemplo, as vezes você vê esses p essas pessoas cozinhando, cozinhando, você vê esses caras misturando nitrogênio com não sei o quê, não sei o quê, esta criatura teve que estudar.
Um não funciona bem sem o outro, né. Uhum.